Evet, eee, yani, öyle. Yapıyorum ama ben evde evde mesela, hani, eee, o simit, ııı, yapma işine de bazen, hani, hevesleniyorum. Eee, onu da deniyorum. Çok aslında, kolay, yani, hani, mesela, ekmekten daha kolay simit yapmak. Hı hı. Yani denemeni tavsiye ederim eğer gerçekten seviyorsan. Hani, evet, çok, hani, sağlıklı değil ama, hani, böyle, insanın canı arada bir, yani, simit çekiyor. Hani, bizim çok sevdiğimiz bir şey simit bence. <chuckles> Eee, çayla ve, hani, kahvaltı kültürümüz de çok bence, eee, zengin olduğu için, eee, simit ona çok yakışan bir şey ama dediğin gibi, hani, susamın orada bir kavrulması, eee, o yüksek ısıda, hani, hem, e, işlem görmesi hem kalori değeri ve pekmez dediğin gibi, hani, o da, ııı, ısıl işlemde birtakım zararlı maddelere dönüşebiliyor. Evet. Hı hı.
Hı. Benim. <chuckles> Pekmez. Ay, çok güzel! Ya, denemedim ben. Seviyoruz. Çok. Aynen. Hı hı. Değişiyormuş, aynen. Hı. Aynen ama arada bir yenilebilir. Ya, dediğin gibi, ben de çok seviyorum. Bu uğraşlar normal yemek yapmayı da seviyorum. Ekmek bambaşka bir konu. Çok da çeşitlendi artık. Farklı unlar da var artık. Yani, ha dediğin gibi, her şeye ulaşım da kolay. Eskiden bir şeyi öğrenebilmek için atıyorum, eee, Antep'li bir komşun olması gerekiyormuş, işte, patlıcan dolmasını öğrenmek için falan. <chuckles> Ya, komik. Şu an öyle değil.
Evet. Hı hı. Evet. Ulaşım kolay. Hı hı. Evet. Evet. Değil mi, değil mi? Evet, öyle. Yani, çok haklısın. Şimdi kaynak çok ve daha kolay ulaşılıyor. Ben de mesela markete gittiğimde şeylere bakıyorum, hani unlar bile artık sınıflandırılmış hâlde, işte, glutensiz un, eee, ve, mesela, işte, yapacağın ekmeğe göre, hani, ben dedim ya, işte, karabuğdayı tek başına kullandım. Hani, onu, mesela, diğer unlarla karıştırıp daha uygun bir forma getirmişler, eee, ya da, işte, çok, a Evet, çok amaçlı var ya da, işte, hani, pizza için, eee, hani, bu İtalyanların kullandığı, hani, eee, zero zero denilen farklı tipte bir un var. Hani, aslında, hepsi için hem gluten içerikleri farklı onların hem, eee, un çeşitliliği farklı. Eee, çok fazla alternatif var, yani, evde denemek aslında, bence çok keyifli.
Tabii. Hı hı. Çok amaçlı bunlar, mesela, pastacı Çok zevkli, çok elimizde imkân var. Iıı, tarifleri de ulaşabiliyoruz. Hem sağlıklı her anlamda daha avantaj. Tabii ki zaman ayırmak buna gerekiyor. Denemeye değer, zaten buzluğa atıyorum, hani, fazlasını kaldırıyorum bayatlamasın diye.
Hı hı. Hı hı. Zaman ayırmak lazım. Evet, ben de öyle yapıyorum, yani, şu tahinliyi dene denedikten sonra tekrar, hani, benimle paylaşırsan çok merak ettim çünkü nasıl olacak? Hem tarifi konuşmak isterim seninle hem de nasıl oldu merak ediyorum.
Aynen. Tamam. Paylaş. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben gideyim yapayım. Kendine iyi bak.
A! Ben teşekkür ederim. Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal.